Kayak serabi heeh, serabi kuahnya tuh beda loh, Kak, kita bikin, nggak sama kayak kuah-kuah yang lainnya. Saya di ba ini kan di Bandung ya.
Oh serabi, heeh, terus terus? Bedanya mhm, bedanya apa?
Di Bandung itu kan, kuliner tuh banyak ya. Nah, ada serabi gitu kan. Se serabi-serabi yang terkenal-terkenal lah di Bandung. Beda beda, eee, rasanya, apa ya kalau kita punya tuh gurih gitu ya terus, eee, kental, gitu kan yang bis dijual-jualan mah kan encer, terus nggak gurih gitu. Ini ini enak banget! Pokoknya
Heeh. Iya iya. Iya, mhm.
ah, pokoknya nggak ada yang nggak ada yang bisa lah intinya mah. <chuckles> Nggak ada yang nandingin. Nggak ada yang jual. <chuckles>
Nggak ada yang nandingin ya? <laughs> Ya mungkin karena resepnya masih otentik itu juga kali ya. Jadi nggak nggak diubah-ubah gitu. Nah, tapi pernah nggak sih, mmm, ada orang yang tanya, "hei resepnya, eee, mama kamu apa sih? Resep ibu kamu apa sih?" Terus kamu kemiki eee, kepikiran buat kasih tapi nggak nggak 100% kasih, resepnya 100% gitu. Jadi kayak kamu mengubahnya sedikit gitu pernah nggak? Nggak pernah?
Iya. Iya, betul. Oh. Nggak. Kasih, aku mah semuanya dikasih, nggak nggak pernah diedit. <laughs> Enggak.
Nggak pernah diedit? Tapi kamu kamu ju rela kasihkan ke orang gitu?
Iyalah iyalah, kan ilmu harus harus dibagikan. Ya kan? Dapet pahala. <laughs>
Oh. Iya karena karena kan ada ya heeh, karena kalau udah biasanya kalau masakan udah enak sekali nih ya, resep dari turun temurun. Nah berarti bergenerasi-generasi kan banyak yang tanya kan, eee, "resepnya dong, kuncinya apa?" gitu kan. Itu nggak nggak nggak berpikiran untuk di komersilkan atau apa gitu?
Mhm. Betul. Pasti. Hmm.